Тэ э у как какая интересная и запутанная история. И вот так удивительно, что, да, а, всё вытягивалось, а, на любви и страсти. Потому что, ну, э, да, вот, как говорится, да, страсть живёт как только какое-то время в основном у людей, да, небольшое, а, м, а потом всё-таки в жизнь, а а, в в жизни очень часто так бывает, что л людям, а, важна стабильность, и, э, часто очень тож стабильность важна женщинам, да, чувствовать себя защищенной, а, чувствовать себя, ну вот, ну, ну, не так, да, у некоторых не так. Мгм. Мгм. <laughs>
Мгм. Да, да. Нет нет нет нет. Так. Не факт. М, м-да. Ну то есть. Не факт. У моей сестры всё бывает не так. Вот сколько мы же ей говорили, ну вот что? Ну, во-первых, мы начали говорить уже с самого 1 дня, как его увидели. Да, ну красивый мальчик. Ну и всё, но это всё, больше ничего. Ну вот ты разрушишь свою жизнь. Ну она же, конечно же, не верила. Ну, м, понятно, что нельзя ничего такого говорить, но и мама, и я, ну, как бы видели вот, что происходит, да.
Мгм. Да, но когда человек влюблен, там просто можно кричать всей семьей, одновременно бить в барабан и в бубен. Ничего, там. <laughs> Совсем по-другому, да, уже работает голова.
Она Да, м. Да, да. Ой, да, да. Там ничего, точно да, э, да, они ра да, вот они развелись официально, когда, ну вот где-то там, м, 5 лет назад, когда Ну вот, любовницы были на протяжении всего этого периода. Пе оди один раз я помню, даже мою сестру любовница преследовала. То есть она ей звонила, угрожала, та её блокировала, она меняла телефоны и опять ей звонила, угрожала. То есть это продолжалось, наверно, год, может и больше. То есть любовница Да. <laughs>
М. <inhales> С ума сойти! Что там за мужчина такой, который всех сводит с ума и страсть их к толкает на какие-то такие поступки?
Да, так ты понимаешь, что самое удивительное, вот эта любовница, она ее изводила, но она продолжала, э, как бы жить с ним. Ну то есть, м, там, ну, ругались они, конечно, поругались, помирились. Как-то так. Но вот уже развелись, когда появилось, э, 2 детей на стороне, причём одновременно.
Мгм.